Bạn ơi, dạo này mình đang có một mong muốn nho nhỏ ấy, là mình muốn, ơ, mở một quán sinh tố be bé thôi cho bản thân mình. Tại vì <laughs>
Ừ. À, sao vậy bạn? Ồ. Ừm, cũng hay, đây cũng là một cái ý tưởng khá là thú vị đi chứ. Rồi sao hả bạn?
Ờ. Mình rất là thích mấy cái món đồ uống nè, và bên cạnh đó, thì mình, ờ, cũng rất thích hoa quả. Thế nên là, ờ, mình nghĩ sinh tố là một cái, ơ, phù hợp để mình có thể, như kiểu là, phát triển nó đó. Và mình nghĩ là chắc là người ta cũng thấy vui khi nhin cái nhìn thấy cái cốc sinh tố xinh xinh, đẹp đẹp của mình đấy. Và nhưng mà mỗi lần nghĩ tới mở quán thì bắt đầu mình lại ôi, cảm thấy hoa mắt, chóng mặt, đau đầu quá, không biết là, ờ, phải bắt đầu từ tâu nè. Và đặc biệt nữa mình thấy là mình với mới tiết kiệm được một tầm một khoản nho nhỏ thôi, nên là mình cảm thấy là chắc là chưa đủ để mở một cái quán á cảm thấy nó xinh xinh rồi nó, ờ, đầy đủ ấy bạn ạ, một cách hoàn thiện mà mình c hoàn hảo nhất có thể. Ờ, cái số vốn của mình thì mới là mình đang tiết kiệm được khoảng gần 100.000.000. Nhưng mà mình nghĩ rằng là, à, chắc phải nhiều hơn nữa, tại vì là bây giờ mình cũng phải là đi thuê mặt bằng nè, rồi, ờm, tìm những cái concept nào mà phù hợp mà mình cảm thấy là nó mới mẻ so với cái khu của mình đấy. Và mình nghĩ rằng là còn những cả thiết bị này, ôi, tiền nguyên liệu này, tủ lạnh rồi, ờ, ờ, thuê thiết kế nữa. Ôi, quá trời! Tính sơ sơ là cũng khá là nhiều rồi. Và mình không biết là, ờ, liệu cái khoảng mà mình, ờ, dự trù là gần 100.000.000 đó thì nó không biết nó có đủ hay không? Hay là nó chỉ lèo bèo, lèo bèo, ờ, mà nó phải phát sinh thêm nhiều thứ nữa. Và mình cũng rất là băn khoăn là không biết là mình phải làm bắt đầu từ đâu bây giờ? Thế nên là bạn có thể cho mình một số cái lời khuyên được không?
Ừm, ừm. <laughs> Đúng rồi. À. Ừm, mình hiểu. À. Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ờ, mình hiểu rồi. Ừm. Thực ra thì cái ý tưởng kinh doanh của bạn cũng rất là hay ấy chứ. Bạn cũng là một người mà đã có cái sự chuẩn bị trước khi mà đã có được một cái số vốn nhất định rồi. Và bạn biết không? Cái việc mà khởi nghiệp những cái quán nước giống như bạn á, bán cả trà sữa, sinh tố với cái ngoại hình, ờ, những cái cái cái cái ly dễ thương á, chắc chắn là sẽ rất là thu hút khách hàng. Tuy nhiên á, ờ, có nhiều người cũng có thể làm được cái điều đấy đó nha. À, nếu như mà trong trường hợp mà bạn vẫn còn đang có một cái số vốn nhỏ á, thì thông thường thì người ta sẽ chỉ, à, đi chậm thử nhỏ chứ không có liều ngay lập tức. Và cái mục tiêu ban đầu của mình là không phải mở một cái tiệm thật là lớn đâu, mà á, ừm, mình sẽ cần phải cân đối để làm sao mà không bị ảnh hưởng bởi các cái chi phí cố định ấy. Ô kê, nhưng mà trước khi mà có thể đưa ra nh cho bạn những cái lời khuyên sát với thực tế ấy, thì mình sẽ có một vài các cái câu hỏi nhá. Ừm, không biết là hiện tại đó bạn kìa, khi mà mở quán nước thì chắc chắn là sẽ cần phải có mặt bằng rồi, đúng không? Không biết là bạn đã có mặt bằng chưa và hay là bạn có một cái nguồn lực nào mà mình có thể dùng tận dụng để mà có thể mở tiệm chưa nhi?
Ồ, vậy hả? Ồ, được ha. À, thật ra là mình, ờ, cũng mong muốn là đi tìm mặt bằng mới hơn nhưng mà nếu mà mới bắt đầu thì chắc là mình sẽ mở ngay tại nhà ấy bạn ạ. Tại vì cái, ơ, trước tại nhà mình thì thực sự là khu dân cư nó cũng khá là đông đúc nhưng mà nó chỉ là hơi nhỏ một xíu thôi thì mình nghĩ rằng là, ờ, chưa có vốn thì thôi tận dụng cái chỗ này cũng được nè.
À. Ừm. Ừm. Đấy cũng là một cái ý rất là hay khi mà bạn đã có sẵn mặt bằng rồi thì cũng bớt đi một cái phần chi phí cố định rất là lớn rồi đó bạn. Tại vì á đi tìm mặt bằng, rồi là thuê mặt bằng rồi nọ kia bây giờ cũng khá là phức tạp đấy. Thế còn máy móc thì sao bạn? Bạn có nghĩ đến cái việc là đầu tư toàn bộ máy móc mới không? Hay là mình có một cái nguồn nào để có thể tận dụng lại trong cái thời gian đầu không nhỉ?
Ờ, đúng rồi đó. Ờ, mình mong muốn là mình có thể kinh doanh lâu dài thế nên là mình, ờ, sẽ nghĩ là mình mua đồ mới. Nhưng mà mình chưa bao giờ nghĩ đến là, ờ, mua đồ cũ thì liệu đôi khi nó có gặp cái trường hợp bất trắc gì không nên mình cũng hơi đắn đo là suy nghĩ xem là "Ờ, nên sắm, á, đồ mới hết hay là, ờ, có thể tận dụng những cái đồ cũ, ơ, mua lại cũng được."
Ừm. À, cũng đúng. Ừm, thực ra thì mình cũng hiểu cái trăn trở của bạn. Nếu mà mình đầu tư đồ mới hoàn toàn thì cũng khá là nặng vốn đấy, ban đầu cũng sẽ phải đầu tư khá là nhiều. Còn nếu như mà bạn mua đồ cũ thì nó cũng có những cái rủi ro về hỏng hóc, mà lại cũng tránh không có cái việc là được bảo hành giống như là mua đồ mới, đúng không? Nên là cái việc mà bạn băn khoăn cũng rất là dễ hiểu. Ừm, vậy còn bạn ơi, là không biết là nhân sự thì sao? À, bạn có nghĩ đến cái việc là thuê nhân sự ở cái giai đoạn đầu không? Hay là bản thân bạn thì sẽ dành tổ toàn bộ thời gian, tối đa thời gian của mình để mà kinh doanh, hay là bạn vẫn còn đang có một cái công việc khác?
<chuckles> Đúng rồi. Ờ, chính xác đó. Tại vì mình cũng đang đắn đo về bốn lắm, nên là mình nghĩ rằng là, ờ, trước hết thì mình có thể là làm một mình trước. Nhưng mà nếu mà cảm thấy nó phát triển mà ổn hơn thì mình cũng có thể thuê một số nhân sự, 1-2 người thôi để phụ, như kiểu là, phục vụ hay là order đấy. Mình nghĩ cái này là chắc là cũng phải nghĩ đến đây này.
Ừm. Ừm. Ừm, cũng rất là đúng. Tại vì, à, đối với một cái quán nước á, thì, à, giai đoạn ban đầu thì cũng phải có rất là nhiều người giúp sức ha. Ờ, vậy thì ví dụ như là những người trong gia đình bạn, hoặc là bạn bè á, có ai có thể hỗ trợ được mình trong giai đoạn đầu không nhỉ? Tại vì như bạn nói thì bạn mới có một cái số vốn nhất định thôi, và mình cũng chưa biết được là cái việc kinh doanh này á, nó có liệu là có thể trôi chảy được hay không á. Nên nếu ở cái giai đoạn đầu mà thuê người ngay lập tức á thì cũng sẽ rất là nặng gánh về cái cái chi phí đó. Thì bạn đã nghĩ đến việc là tận dụng những cái, ờ, những cái nguồn hỗ trợ xung quanh chưa? Ví dụ như là cha mẹ, họ hàng, bạn bè chẳng hạn?
Ờ. Mình cũng có nghĩ đến rồi đấy. Tại vì là lúc đầu mình mở quán thì mình cũng có nói với chồng mình là: "Anh có thể dành, à, thời gian buổi tối cho em được không? Ví dụ, anh đi làm về thì anh có thể hỗ trợ em được không?" Và, ờ, đôi khi là cũng, ơ, mong muốn là, ừm, mẹ mình cũng có thể hỗ trợ mình nữa. Ờ, mẹ mình cũng đang có một cái thời gian nghỉ, à, hưu đấy. Thế nên là, ờ, chắc mình phải tận dụng cái nguồn, à, nhân lực này thôi bạn nhỉ?
À. Ừm, cũng rất là hay. À. <laughs> Đây cũng là một cái ý tưởng rất là hay đó bạn. Rồi, bây giờ thì dựa vào những cái gì mà bạn vừa chia sẻ với mình á, thì mình cũng có một vài các cái lời khuyên như sau nha. Ờm, cái ban đầu của một cái tiệm nước đó bạn, là bạn biết rằng là đối với thị trường ngày nay á thì cái việc mở tiệm nước á, à, nó cũng rất là cạnh tranh, đúng không? Có rất là nhiều những cái tiệm nước họ đã mở, và đã có được những cái tệp khách hàng mà cố định luôn rồi. Thì bây giờ nếu như mà mình mở mới ra để cạnh tranh á thì chắc chắn là cũng sẽ là, ừm, phải có rất là nhiều những cái, a, điều mà cần lưu ý, nếu không thì cũng rất là dễ bị sa ngã vào các cái chi phí cố định á. Ừm, bây giờ về cái phần tư duy của bạn ấy kìa, thay vì là bạn nghĩ rằng là bạn phải mở một cái tiệm mà phải xuất sắc ngay từ đầu với cái sự tính hoàn thiện cao á, thì hay là bạn hãy tập trung vào cái chất lượng của sản phẩm đi. Tức là mình sẽ tập trung vào việc là bán nước chứ không phải là việc mở tiệm. Thực ra thì khi mà thiếu vốn đó bạn kìa, thì mình không cần phải có mặt bằng lớn, cũng không cần phải có một cái menu thật là dài, và cũng khân không cần phải decor quá là đẹp cho cái quán của mình đâu, thì thay vì vậy á, bạn hãy trung vào việc là, ví dụ như mình tập trung đến 5-7 món mà bán chạy. Thực ra thì có rất là nhiều quán á, nó có thể sống sót rất là tốt nhờ vào cái việc là tập trung những cái món mà thế mạnh của quán thôi ấy, thì vừa, ừm, có thể giảm được các cái việc là phải chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu này, hơn nữa thì có thể đảm bảo được cái chất lượng của sản phẩm. Mình kiểm soát 5-7 món thì chắc chắn là sẽ dễ hơn so với việc là đưa ra hàng trăm lựa chọn cho khách hàng và phải kiểm soát được cả trăm món, đúng không? Đó, và mình cố gắng là mình sẽ bán đều mỗi ngày, thay vì là cứ phải là decor thật là đẹp nhưng mà, ừm, vì là vấn đề là về chi phí rồi là về nhân sự, nên là đôi khi sẽ có phải nghỉ mỗi ngày á. Đó, thì mình nghĩ rằng cái việc là việc bạn tập trung vào là bán đều đều mỗi ngày thôi là nó cũng là một cái, ừm, thành tựu rồi. Thì đấy là về cái tư duy, thì bạn thấy cái tư duy này thế nào? Có khó không?
À, được ha. Ờ, chính xác. Ờ, chính xác ha. À, đúng rồi đó. <laughs> Ờ. Đúng rồi, mình thấy là cũng khá hay nha. Tại vì mình cũng đang, ơ, hơi mơ hồ một chút. Thế nên là nếu mà bây giờ mà để làm một cách hoàn thiện luôn thì nó cũng hơi khó. À, trước tiên thì mình nghĩ rằng là, à, mình có thể, ờ, bán nhỏ nhỏ hơn một xút cũng được, đánh vào những cái sản phẩm mà thực sự, như kiểu là, mình cảm thấy, a, tâm đắc đó. Ờ, những cái món đó giúp mình có thể, như kiểu là, phát triển vốn hơn rút nữa. À, mình nghĩ rằng là, ờ, thay vì bỏ ra cái chi phí, ơ, khổng lồ đó thì mình, ờ, có thể phát triển từ khi nhỏ nhỏ nhất. Và mình nghĩ rằng là chỉ, ờ, độ, ờ, 5–6 món gì thó cũng có thể làm cho, như kiểu, mình có thể thu hút khách hàng trước, và sau đó thì mình có thể phát triển ra một cái menu rộng hơn, nhiều món và đa dạng hơn, đúng không nào? Mình nghĩ rằng là, ờ, cái cách này cũng khá là hay nè, và mình nghĩ là mình sẽ tận dụng trước và phát huy nó trước vậy.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Chính xác. Đúng rồi. Ừm, đúng rồi đó bạn nha. Thực ra thì, ờ, ở trong cái ngành, ờ, ừm, thực phẩm hay là ngành đồ uống này đó bạn, thì khi mà có một cái menu tinh gọn á, nó chính là cái vấn đề sống còn của quán luôn đó. Ví dụ như là bạn có thể bắt đầu với, a, hai hai cái trà sữa, hai hai gọi 2 đồ uống trà sữa này, 2 cái đồ uống trà trái cây, hoặc là 2 cái đồ uống sinh tố. Đó, mình sẽ bắt đầu với một cái con số nhỏ trước, rồi sau đó thì dựa vào cái thị hiếu của cái tệp khách hàng mà mình hướng đến á, mình có thể thêm các cái, a, topping, hoặc là có thể thêm các cái, a, theo cái nhu cầu của khách hàng để từ đó thì có thể phát triển thêm sau này. Đó, thì cái tiêu chí á là mình sẽ lựa chọn một cái menu mào nào mà có thể dùng cái nguyên liệu chung với nhau để mà có thể tránh được cái việc là phải mua nhiều và đầu tư nhiều cái nguyên liệu ban đầu. Và thứ hai nữa là cái thời gian pha để mà giảm thiểu cái thời gian mà khách phải chờ đợi. Và thứ ba nữa là không cần cái máy móc đắt tiền. Nếu như mà bây giờ mà bạn lựa chọn những cái đồ uống mà ngay từ đầu mà mình phải đầu tư máy móc thì cũng khá là rủi ro, đúng không? Mình không biết được rằng là khách của mình có thực sự thích cái đồ uống đấy không? Và cái cái máy móc đấy mình mua về mình cũng chưa biết là cái khả năng mà mình có thể dùng được nó lâu dài, ừm, là có tốt hay không? Đó, và mình cũng nên tránh những cái món mà quá cầu kì. Đấy, thì, à, cái lời khuyên của mình đó là đối với một quán nước như bạn như bạn, à, đang định hướng á thì cái việc mà menu tinh gọn á, nó chính là một cái vật rất rất là quan trọng, nên là bạn cũng cần phải để ý đến cái này nha.
Ờ, vậy hả? Ờ, đúng ha! Ờ, đúng rồi đấy. Ờ, mình hiểu rồi ha. Ờ, chắc là mình cũng phải là xem xét lại xem là mình có cần cần làm một cái menu nhỏ nhỏ trước đi. Thay vì, ờ, nó làm những cái mu menu quá nhiều để tránh như kiểu là, ờ, khách hàng đôi khi là người ta cũng suy nghĩ đắn đo là nhiều quá, không biết chọn cái gì. Thì thôi mình cứ, ờ, thực hiện trước đi, xem là những cái món nào mình cảm thấy tâm đắc trước để mình thu hút khách hàng trước. Và mình mong muốn là, ờ, mình sẽ có nhiều tệp khách hàng hơn, người này giới thiệu người kia thì đôi khi là mình cũng cảm thấy là mình vui hơn, mình có thêm, a, thu nhập hơn và cũng có thêm nhiều nguồn khách hàng hơn nữa, đúng không nào?
Ừm hừm. Ờ. Ừm, chính xác đó bạn. Ngoài ra đó nha, chính vì là bởi vì cái số vốn của bạn hiện tại nó vẫn còn đang có giới hạn á, nên là mình mong là bạn có thể ngồi lại và, ừm, phân bổ cái vốn của mình ra. À, ví dụ như là bạn sẽ phân bổ ra trên một cái tệp Excel chẳng hạn và sau đó thì thử tính toán nhá. Thông thường thì người ta sẽ chia ra là các cái dụng cụ cơ bản của cái quán á là nó sẽ chỉ chiếm từ 20-30% cái phần vốn của mình thôi, thì bạn có thể dựa vào cái con số đấy để mà cân nhắc xem là nên mua máy mới hay là máy cũ. Đó, và d cũng tính đến cái việc là cái máy đấy có thể sử dụng thường xuyên hay không? Rồi, à, mình lựa chọn xem là cái sản phẩm nào nó phù hợp với mình trong cái khoản vốn mà mình có. Đừng có cố mà, ờ, thôi thì cố tí tiền nữa rồi là mua cái máy đắt hơn để mà dùng lâu dài. Thực ra bản thân mình cũng chưa biết được là có dùng lâu dài được hay không, đúng không? Nên là mình nên dựa vào cái con số mà mình có trước đã. Đó, rồi, à, bạn có thể dành ra thêm từ 15-20% cho các cái nguyên liệu ban đầu. Thì đối với một cái quán nước á, thì cái việc mà nguyên liệu để mà đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là chất lượng của đồ uống là rất là quan trọng. Thế nên là bạn cũng cần phải lựa chọn nguyên liệu một cách kỹ lưỡng nhưng vẫn phải trong cái nguồn vốn mà mình có thôi. Rồi thì, à, bao bì, ly, ống hút, thì những cái đấy thì nó sẽ chiếm khoảng 10% cái vốn của mình nè. Rồi là ngoài ra thì bạn cũng cần phải có những cái marketing nho nhỏ nha. À, ví dụ in bảng này, in menu nè, rồi là những cái chương trình chiết khấu, khuyến mãi trong cái giai đoạn đầu. Đó, thì nó sẽ chiếm từ 5-10% cái vốn của mình nha bạn. Và nhớ là phải có một cái phần dự phòng tiền mặt ít nhất là 20% nữa nha. Bởi vì cái khoản dự phòng này rất là quan trọng, ừm, có những cái khoản chi mà bởi vì mình là lần đầu kinh doanh á, mình chưa thể biết được đâu. Nên là nếu như mà có cái khoản dự phòng thì sẽ giúp cho mình linh hoạt hơn và tự tin hơn trong cái giai đoạn đầu kinh doanh. Đó, mình không nên dồn hết tiền vào cái phần đồ đạc hay là cái phần trang trí gì cả nhá. Bản thân bạn đã có một cái lợi thế là có sẵn mặt bằng rồi thì mình cũng nên phân bổ cái chi phí sao cho nó phù hợp, tránh cái tình trạng là, ừm, sau này rồi phải đi vay mượn thêm hoặc là mình đổ hết trứng vô một vào một giỏ thì nó cũng sẽ có những cái rất là rủi ro, đúng không? Thì bạn hãy cân nhắc cái vấn đề này nữa nha.
Ồ, vậy ha? Ờ, đúng rồi ha. Ờ, đúng rồi đấy. <chuckles> À, chính xác nha. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ờ, đúng rồi. Sau khi nghe bạn phân tích thì mình thấy rằng là, ờ, quá nhiều vấn đề mà mình chưa bao giờ nghĩ đến này. Và mình nghĩ rằng là, ờ, tránh những cái rủi ro đấy thì chắc là mình phải ra một cái á, ờ, một cái, ơ, dự, ờ, trù ngân sách đi, ví dụ là những cái khoản nào mình có thể, à, chi tiêu những cái đồ cần thiết này, và mình cũng phải tìm cái nguồn hàng nào mà thật sự đảm bảo an toàn thực phẩm này. Ôi, quá nhiều những cái để lo lắng và mình nghĩ rằng những cái lời khuyên của bạn đã giúp mình, ờ, mở mang rất là nhiều. Và mình mong muốn rằng là, ờ, để, ờ, tận dụng những cái lời khuyên đó thì mình có thể, à, tìm hiểu thêm và tìm hiểu cụ thể hơn và những cái gì mình đang mong muốn để có thể khởi nghiệp nhưng mà vốn hơi ít ít một chút thôi, đúng không bạn? Mình cảm ơn những lời khuyên của bạn ngày hôm nay nha. Mình sẽ cố gắng tận dụng nó đó bạn ạ.
<laughs> Đúng rồi. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Ừm, chính xác đó bạn. Ừm. À, rất là vui khi được hỗ trợ cho bạn. Mình mong rằng là bạn sẽ khai trương hồng phát và có được những cái thành canh đầu tiên nha.
<laughs>